Nah, justru malah kalau dari rumahku itu, atau sekitar rumahku, enggak ada gangguan sama sekali, Kak, bisa dibilang. Karena lingkungan rumahku atau sekitar rumahku, ya itu bisa dibilang cukup, apa ya, cukup asri. Kemudian, eee, ya, enggak enggak berisik gitu loh. Tetangganya juga, eee, santai aja gitu, dan juga memang banyak sekali pohon, ya, jadi cukup rindang. Paling suara-suara burung gitu yang bisa dibayangkan, eee, suaranya itu sangat, sangat meri sangat refreshing gitu, ya, sangat relaxing. Nah, tapi distraksinya itu justru ya datang dari e ini, dari device-ku sendiri, Kak. Jadi misalnya contoh nih, aku lagi nonton film, ya, di komputerku. Nah, aku tuh enggak sengaja gitu ngelihat, eee, aplikasi gitu, suatu aplikasi yang memang itu biasanya dipakai untuk kerja. Nah, aku tuh langsung kepikiran sama kerjaan kayak gitu Kak. Jadi kayak keganggu banget gitu loh, enggak bisa santai rasanya.
Oke. Mhm, kebayang. Wow. Seru sih. Mhm, iya iya. Oke. Ya ya, mhm. Ya, oke oke, eee, cukup paham cukup paham sih sama sama situasi kamu sekarang. Dan menurut aku, lingkungannya sudah sangat mendukung, ya, sebenarnya lingkungan rumah kamu untuk, eee, kamu bisa rileks gitu. Nah, mungkin dik saran dari aku adalah kita fokus ke, mmm, kayaknya kamu perlu bi bu buat sebuah ritual dulu sih, Kak, ritual untuk menutup kerja gitu. Ini menurut aku penting sekali, karena tanpa ini otak, eee, kamu tuh akan masih menganggap kamu tuh kerja gitu. Mmm, otak kamu tuh masih, eee, terjebak di mode kerja tadi, mode aktif gitu. Nah, konkretnya seperti apa? Kayak misalkan nih, 5 sampai 10 menit sebelum kamu benar-benar, mmm, eee, mmm, masuk ke, eee, rutinitas santai, kamu bisa tutup device kamu dulu. Benar-benar kamu, mmm, shut ya kamu matikan, kamu shutting down gitu, sampai aplikasi-aplikasi kerja kamu tuh benar-benar, eee, ke-logout semua gitu, ya. Nah, setelah itu rapikan meja dulu, oke. Jadi kayak, mmm, apa, barang-barang printilan-printilan yang itu tuh sangat erat kaitannya dengan pekerjaan kamu, itu coba singkirkan dulu. Nah, kamu perlu ganti baju, itu, artinya jangan menggunakan baju yang sama ketika kamu, eee, kerja tadi gitu, walaupun walaupun itu cuman kaos santai ketika kamu WFH ya. Biasanya kan kita di rumah bebas kan, kita, eee, outfit-nya apa pun itu yang penting nyaman. Tapi ketika kamu sudah selesai kerja, kamu wajib itu mengganti apa yang kamu pakai. Dan kalau perlu kamu cuci muka dulu, mandi dulu, Kak, gitu. Supaya badan kamu tuh benar-benar, mmm, fresh dulu gitu. Ya, jadi kerja intinya gini, kerja kamu selesai, dan sekarang tubuh kamu, otak kamu itu tuh diajak masuk ke mode santai gitu sih. Nah, hal kayak gini pernah kamu lakuin atau pernah terpikirkan sebelumnya?
Mhm, iya. Oke. Oh masih stuck gitu ya? Iya iya. Santai, mhm. Tikan gitu ya? Oke lalu. Mmm, mati, logout. Iya. Ya, mmm. Wah menarik nih. Iya. Benar benar. Pakaian ya? Oh. Rest lagi ya. Iya. Hah, iya.